Ờm, cái vụ phốt mà của bà, bà gì nhỉ? Tên là Trang hay sao ấy, xong rồi bị một cái chị ở trên, a, mạng xã hội YouTube nói về những cái phốt đấy, đấy, đúng rồi, đúng rồi.
À! Em biết nè. Đúng rồi, em b em biết vụ này, em biết vụ này, sao kể tiếp đi, em biết, em biết chứ, kể tiếp đi, em muốn nghe mà.
<chuckles> Đấy, thì biết rồi, thì có những cái mà phốt về, à, đạo nhái, những tác phẩm nghệ thuật, ừm, của bên, ơ, những nghệ sĩ Nhật Bản các thứ. Đúng rồi, đúng rồi.
À, những cái nghệ sĩ khác, đúng hông chị? À, nhưng nhưng mà chị nhưng mà chị coi mấy cái đó là chị thấy nó làm sao, chị thấy nó nó mệt hả?
Thì nó, ưm, kiểu, ừm, những người nổi tiếng ấy thì có những cái áp lực riêng nha.
Hay là sao? Nó căng thẳng hả? Dạ sao chị? À!
Ừm, đúng rồi, mà áp lực về những người, ừm, những người dùng mạng xã hội mà không kiểu, ừm, người ta chỉ bấm bàn phím thôi ấy, xong rồi người ta đúng rồi, nó người ta phốt lên.
À, có nghĩa là những những cái người mà chỉ ngồi ở nhà thôi là không biết gì hết là là cứ cứ làm những tạo ra thêm những cái áp lực cho cho những cái người ở trên mạng, nh những cái người mà nổi tiếng, đúng hông chị?
Đúng rồi, mà cái bạn đấy cũng hay, ơ, cũng tạo ra những cái, ơi, nội dung tích cực nhưng mà nhưng mà cái mà tiêu cực ở đây là bạn ấy đi đạo nhái những tác phẩm đấy. Nên là, ừm ừm.
Nhưng mà Cái gì chị? Nhưng mà, à, nhưng mà vậy là vậy cơ bản là cái mạng xã hội khiến cho cái chuyện đó nó trở nên cực kì căng thẳng luôn?
Đúng rồi. Cái mạng xã hội rất là nguy hiểm.
Vậy là chị có cảm la Ừm, vậy chị chị có cảm thấy là chị áp lực hay là chị mệt mỏi khi mà chị xài những cái mạng xã hội như vậy hông?
Có nha, nhiều khi rất là áp lực tại vì mình cũng đang độ tuổi trưởng thành ấy.
Sao vậy chị? À! Là chị
có nhiều cái nhiều bạn bè thành công hơn mình ấy, xong rồi mình
Dạ, đúng rồi. Xong rồi cái họ chụp, họ khoe, đúng hông chị? Đó là bị y chang như em luôn rồi dạ, đúng rồi là mình là mình bị y chang như em luôn là là thực sự là em em em với chị là rất là đồng cảm với nhau luôn á, là mình cảm thấy rất là áp lực và mệt mỏi khi mà mình mình thấy những cái thứ mà ở trên mạng xã hội là họ cho mình thấy. Ờ, nhưng mà
Đúng rồi, mình thì chả có thành tích nào. <chuckles> Đúng rồi, ừm hứm. Những cái b

Có đọc sách, đọc truyện, chơi game.
Đọc truyện ở trên mạng xã hội.
Ừm. Đúng rồi, có nhiều cái mà. Đúng rồi, còn những cái á, <tsk> trang trang sách, trang truyện, à, nó rất là hay mà truyền cảm hứng lắm.
Đọc sách trên mạng xã hội luôn hả? Ghê vậy! Ờ, à, truyền cảm hứng cho chị, hay vậy. À, đó, còn tại vì đối với em nha, thì em lại dùng mạng đối đối với em thì giống như chị nói á, là em thường, kiểu giống như là, em cảm thấy cái gì mà em stress đó là tắt luôn. Thì đôi khi em về nhà em mệt mỏi thì em lại mở những cái mạng xã hội lên, em lại xem những cái thứ mà nó không khiến em stress như là hài nè, như là những cái video YouTube mà nó nó giúp em được giải trí được sau những cái ngày làm việc. Đó, ừm, giống như chị luôn, em cũng có là lên xem lên xem được những cái bài tập thể dục để em coi là hôm nay là em sẽ muốn tập cái gì, để mà em cải thiện.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ờ. Mình, ờ, mình có những cái giống nhau nha. Ừm, mình có những điểm chung đấy.
Đúng rồi, em đồng ý. Có những cái là có những cái là em với chị là em cảm thấy khá giống nhau á. Tại vì mạng xã hội thực ra thì nó cũng hổng có xấu nó cũng hổng xấu, mà chỉ là cái cách mà mình sử dụng nó là có tốt hay không thôi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thế nên là cái phần mà lựa chọn nội dung là rất là quan trọng.
Chứ hông phải là nó Ừm! Hay, đồng ý, đồng ý! Chứ hổng phải là mình xem nó mình xem những cái mà tệ, tệ, tệ, tệ xong rồi mình kêu là, à, cái mạng xã hội lúc nào cũng tệ, hông phải. À, hay, hay, hay! Hông, thực sự là hôm nay có chị, mời chị ra hôm nay để mà nói về những cái này là nó giúp cho nó giúp cho cái việc mà xem cái mạng xã hội nó cực kỳ thư giãn với em luôn, chứ nó hổng còn là căng thẳng như hồi đó nữa. Đó.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là hôm nay là mình, ờ, trò chuyện, ừm, có nhiều cái mà mình mình mình học hỏi nhau, đúng không?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ch mình mình cùng chia sẻ với nhau. Hông hông ấy hông hông hông ấy, thì hôm sau em với chị lại tiếp tục mình trò chuyện tiếp ha. Còn hôm nay thì có thể em bận rồi, dạ, đúng rồi, em bận rồi. Thì hông, có gì là cứ em tạm biệt chị trước ha, rồi chúc chị một buổi tối tốt lành nha.
Đúng rồi. Nhất trí. Đúng rồi. Ừm. OK em. Bye bye. Chúc bạn một buổi tối tốt lành.

Kiểu, ừm, cái, ơ, sức khỏe của mình ấy, nhiều khi mình chú tâm vào mạng xã hội nhiều quá thì nhiều khi mình lại thức khuya, thì ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều luôn.
Ừm. À! Vậy hả chị? Tự dưng còn còn cái tâm trạng và cái tinh thần của chị thì sao?
Ừm hứm, đúng rồi. Căng thẳng nha, rất căng thẳng, thực sự!
Căng thẳng hả? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Đâu, kể nghe coi! Sao vậy?
Thì tại vì, ờm, <tsk> nhiều khi mình thì stress các thứ ở trong công việc ấy, mà lên mạng xã hội nhiều cái mà mạng xã hội hình như là nó hiểu mình hay sao ấy, nó hay đề cập những cái thông điệp mà tiêu cực ấy đúng rồi, làm tâm trạng mình thụt tụt xuống luôn.
Sao tự nhiên bị căng thẳng vậy? À! À, nó hay đề cập những cái thông điệp <chuckles> à, nó khiến cho đi xuống luôn hả? Là nó nó khiến cho tâm nhưng nhưng mà đôi khi như những cái chuyện mà như vậy á, nó có khiến cho chị stress hông? Hay là chị cảm thấy là OK, cái lúc đó chị buồn một xíu thôi, ờ, nhưng mà khúc sau là chị quay lại bình thường?
Ừm. Thực ra thì thường thường là tâm trạng mình tệ ấy, hay là vào buổi tối, thì sáng ngày mai lại thì mình cảm giác là cuộc sống của mình vẫn trở lại, ờ, nhịp sống bình thường.
À, là chị vẫn không bị ảnh hưởng gì hết, đúng hông? Chị vẫn chị vẫn là OK, lúc đó mình buồn một xíu, này kia một xíu, nó hổng ảnh ảnh hưởng nhiều về sức khỏe của chị. Còn em á nha, thực sự là dạo gần đây khi mà em em xài mạng xã hội nhiều, em cảm thấy nó có ảnh hưởng tích tiêu cực lên lên lên lên cái sức khỏe tinh thần của em luôn á, với cái tâm trạng của em luôn á.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Tại sao ảnh hưởng gì về, ờ, tâm trạng như nào? Tâm sự đi.
Thì thì đó, thì em mới nói với chị đó, là hồi nãy em lướt ở trên mạng xã hội đó. Em thấy có rất là nhiều người họ cũng ngang tuổi em thôi, mà họ làm hả, được 1 tháng, hả, mấy chục triệu, cả trăm triệu, đôi khi được cái này, đôi khi được cái kia, thì quay lại mình là mình cũng chẳng có gì hết. Đó, nó khiến mình buồn chứ chị. Chị nghe như vậy chị cũng buồn chớ, đúng hông chị?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Thế đúng rồi, thì ngoài những cái mà tiêu cực đấy ra thì, ờ, có những gì ở trên mạng xã hội mà làm tâm trạng của bạn tích cực lên không?